باقول لِك إيه، أنا بصراحة كده كان في موضوع كده مضايقني بقى لي فترة عارفة اللي هو مش لاقي له م مش فكرة حل وكده، بس الموضوع بقى رخم معايا أوي وحرفيًا يعني عارفة اللي هو أنا دلوقتي حاليًا كده ما بقيتش بانتظم في الأكْل بتاعي تمامًا، خالص، يعني عارفة اللي هو أنا يمكن باكل يعني عارفة اللي هو باكل لمّا مش لمّا باجوع، باكل بس عشان أعيش حرفيًا، يعني ده ده بقى مبدئي أو ده بقى النظام بتاعي دلوقتي، لدرجة والله من غير ما أكدب عليكِ. أنا تقريبًا فات عليَّ فترة كده أنا قعدت بتاع ح يعني ساعات باقعد والله العظيم باليومين وال3 من غير ما آكل لقمة في بُقّي مثلًا، أو عارفة اللي هو آخري مثلًا أشرب شاي، أشرب اللي هي المشروبات وخلاص، وممكن فعلًا أوصل باليومين وال3 عارفة اللي هو آخري مثلًا حاجة كده بسيطة من سلطة والّا حاجة زي كده وخلاص، أنا م م افضَل طول اليوم ما اكلش حاجة، الموضوع بقى رخم معايا أوي وما بقيتش لاقي له عارفة هو بقى خانقني جدًا، وبصراحة كنت عايز أفضفض كده معاكِ في الموضوع ده بأمانة يعني.
إمم. تمام إمم. إمم. إمم. أيوه فاهماك. أيوه طبعًا والله أنا حاسة بيك، فكرة إن أنت إن أنت أصلًا ما بتاكلش لمدة أيام، أو إن أنت الموضوع الأكْل مش منتظم معاك، ده بيخلّيك أصلًا ما عندكش تركيز في جسمك ولا في عقلك و يعني ولا طاقة أصلًا تعمل حاجة وحاسس إن أنت أيوه حاسس إن أنت عايش كده وخلاص، فلأ الموضوع فعلًا متعب ومعاك حق إن أنت تبقى متضايق منه ومحتاج تتكلم معايا فيه، آمم، بس مثلًا قُل لي هو أنت في حاجة معيّنة كنت أنت ماشي عليها قبل كده زي نظام كنت مثلًا بتعمل diet أو حاجة و و وده وبعد كده فجأة حسيت إن أنت ما أنتاش قادر على الأكْل، والّا كنت كويس وعادي وطبيعي وبعد كده فجأة حسيت إن أنت مش قادر تاكل؟
دي حقيقة. إمم، والله نظام يعني آه، كان في نظام كنت ماشي عليه، كان كنت أنا في الgym أصلًا كنت بانزل gym وكده، فكان لازم يكون ليّا نظام زي ما تقولي نظام صارم، بالعكس بقى عشان أنا كان يعني كنت عايز إيه، كنت عايز إن أنا أبني زي ما تقولي أبني يعني فورمة كده زي ما بيقولوا يعني في الفيلم في ال في الgym يعني وكده، فأنا عايز إيه، عايز إن أنا أعمل يعني أعمل نظام نظام صحّي ليّا برضو الأكْل بتاعي يكون صحّي وكده، ففعلًا كان في نظام كنت ماشي عليه بس عارفة اللي هو ما قدرتش أفضل ماشي عليه فترة كبيرة بصراحة، يعني عارفة اللي هو أنا كنت شغال، آآ، كنت ب جات فترة ما كده يعني أنا ساعة لمّا نزلت الgym وكنت باعمل ال كنت باعمل ماشي على النظام ده، أنا كنت قاعد في البيت قبليها ما كنتش شغال، بس لمّا نزلت شغل بقى وبتاع وكده حرفيًا تقريبًا الgym كنت بدل ما كنت باروح مثلًا كنت باخد أجازة و مَرّة واحدة في الأسبوع، أنا دلوقتي تقريبًا ما باروحش الgym غير مَرّة واحدة في الأسبوع، النظام اللي كنت ماشي عليه زي ما تقولي اتقطع، أكْلي كان دايمًا تح تلاقيه ك دايمًا فيه بروتين، دايمًا فيه سلطة، دايمًا فيه خضار، دايمًا فيه مثلًا نشويات، الحاجات اللي هي بتضخّم والحاجات اللي أنتِ فاهمة الحاجات اللي هي من اللي بت اللي بتتخّن كده اللي هي بتخلي يعني أبني عضلات وكده.
إمم. أيوه فاهماك، إمم. أيوه. إمم. إمم. إمم. ياه! أيوه فاهماك. إمم.
فده كان نظام أنا كنت ماشي عليه، جَت بعدها بفترة بقى لمّا زي ما تقولي نزلت الشغل وكده، وقُفت كُلّ ده ما بقيتش أنزل أصلًا الgym الأكل الصحّي اللي أنا كنت باكلُه بَطَّلتُه، آآ، بقيت حاسس دايمًا إن أنا في الشغل بسبب قِلّة الأكل وكده، بقيت حاسس إن أنا مش مِرَكِّز، بقيت حاسس إن أنا تعبان، والله بجد.
فاهماك طبعًا، معاك حق.
تقريبًا دماغي، يعني دماغي بقِت واقفة حرفيًا يعني ما بقيتش عارف إن أنا أفكّر م اللي هو مثلًا أنا كنت في بداية ال كنت في بداية الشغل كده اللي هو إيه، آآ، يعني أو في بدايتي في الشغل كده اللي هو أول، أول فترة كده أول شهر في الشغل كنت باركِّز وبتاع، وكنت بارُوح بدري وكده، دلوقتي لمّا بطّلت وبقيت آكُل كُلّ فين وفين، حتى الأكل أصلًا في الشغل نفسُه، بقى أكل غير صحّي وأكل مليان دهون وبتاع، وعايز أقول لِك يعني يمكن كمان لمّا باكُل كده اللي هو إيه، يعني عارفة اللي هو كُلّ فترة و ومعدتي توجعني و يعني حرفيًا الموضوع ج جِه عليَّ بالسَلب، ما جاش عليَّ بالإيجاب، حرفيًا عارفة اللي هو دماغي بقِت كُلّها يعني زي ما تقولي إيه، آمم، ما بقيتش عارف أفكّر، بجد يعني الموضوع بقى مُرهِق بالنسبة لي جدًا، بأمانة يعني.
أيوه طبعًا، أيوه طبعًا. إمم. إمم. أيوه طبعًا فاهماك، ومعاك حق، فكرة إن أنت توقَّف أكل لمدة طويلة ما فيش طاقة في جسمك، وما فيش تركيز خالص في دماغك، و وبتحس إن أنت مهزوز و والموضوع فعلًا صعب، معاك حق إن أنت تحس إن أنت ما أنتش قادر، أيوه طبعًا، ط وطَب أنت مثلًا محاولتش إن أنت تكشِف أو حاجة تشوف موضوع قلّة الأكل ديَّة أو أو الإحساس اللي اللي جواك ده مثلًا من إيه؟ نَقص فيتامينات معيّنة، والَّا، والَّا في حاجة في المعدة والَّا شهيتك مثلًا محتاجة فاتح شهية بس كده في البداية لحد ما الدنيا تمشي، ممكن يكون في أسباب معيّنة مثلًا ل للي أنت فيه، إمم.
دي حقيقة. إمم. والله إمم، إمم، هاقول لِك يعني أنا والدتي أصلًا شكِّت في حاجة، لأن أنا أصلًا يعني الحمد لله هو ما طلعش يعني حاجة بصراحة، ما أكدبش عليكِ، والدتي شكِّك شكِّت إن أنا عندي فيرس C، لأن هو كان عند ابن عمي وكان بيمُرّ بنَفْس آه بالضبط، وكان بيمُرّ بنَفْس الأعراض، فخدتني فعلًا وقالت لي تعالَ طَب نرُوح نكشِف وبتاع، رغم عارفة شوفي أنا كبير وبتاع وكده، ومع ذلك هي برضه كان عندها خوف، فقالت لي تعالَ نرُوح نكشِف نتطَّمن، فرُحت للك ك كَشَفت وكده، الدكتور يعني لمّا هو شاف الموضوع، قال لي بُصّ هو قال لي: "أنت ما عندكش الحمد لله حاجة." قال لي بس هو واضح عليك إن أنت مش أعراض إكتئاب أو مش أعراض كده، أنت واضح عليك إن أنت يعني إيه، يعني زي ما تقولي آآ، داخل في دور أنيميا، لو أنت فضلت كده هتفضل داخل في الأنيميا، لأن أنت مش منتظِم على الأكل بتاعك، يعني أنت بت أنت بتقول أنت بتاكل مرّه تقريبًا يعني أنت ممكن توصل لدرجة إن أنت تقعد باليومين وال3 وتاكل مرّه في اليوم بس في في خلال يومين 3 ماتاكلش، وممكن وممكن ما آكُلش كمان، قال لي دي المشكلة، قال لي وكمان يعني وقُلت له كمان قُلت له لمّا أنا باكل يعني عارفة اللي هو أنا باكُل، باكُل بشراهة، يعني أنا ممكن أقعد يومين مثلًا ما آكلش، آكُل بشراهة لدرجة أنا ممكن آكُل أكل كامل، يعني ممكن آكُل أكل 4 أفراد مثلًا لوحدي، عارفة اللي هو كأني باعوَّض، كأني باعوَّض الطاقة اللي جوايا، أو الطاقة اللي في جسمي.
إمم. أيوه. ياه! بعد الشر. إمم. أيوه طبعًا ممكن، إمم. الحمد لله. إمم. ياه! أيوه. إمم. أيوه. أيوه طبعًا أيوه طبعًا لأن إمم.
هو يعني كَشَف لي، كَتَب لي على كام دوا كده، قال لي مثلًا قال لي محتاجين مثلًا اللي هو إيه، حاجة لل للذاكرة عشان أنت واضح عليك إن أنت بتقول أنت بتنسى وكده، فمحتاج اللي هو vi vitamins قال لي تجيب تاخد vitamins وتاخد حاجات كده، وكَتَب لي على شوية أدوية يعني ومكمِّلات، هو ما كَتَبليش على أدوية بعينها فاهمة قصدي، هو كَتَب لي بس على مكمِّلات غذائية وكده، وقال لي امشي عليها، بس عارفة اللي هو برضه حتى بعد كلامُه، لا زلت برضه على نَفْس الكلام، لا زل لا زلت برضه مش، مش قادر إن أنا أنتظِم في وجبات، دايمًا حاسس بإرهاق، حتى في اليوم برضه اللي أنا ممكن أنتظِم فيه شوية، بقيت باحس برضه بإرهاق، لدرجة إن أنا يعني عايز أقول لِك أثّر عليَّ كمان ف في شغلي، أثّر عليَّ في نومي، أنا بانزل شغل 8 ساعات في اليوم، ماشي؟ أنا عايز أقول لِك أنا بارجع أنام، باصحى تاني يوم أصلًا على وقت الشغل قبلَها بساعة، يعني يمكن عارفة اللي هو تخيلي أنا بانام، أنا باوصل لدرجة ف بجد إن أنا بانام أكتر من أكتر وأكتر من 13 14 ساعة في اليوم، ويعني ما باحسش و باحس باصحى باكون عايز أنام كمان، يعني عارفة اللي هو المفروض الجسم أصلًا 8 ساعات، أنا ممكن أقعد أكتر من 8 ساعات باقول لِك يعني 12 و13 عارفة وأكتر من كده كمان نوم، وأصحى مش فايق، وأصحى إن أنا مش منتظِم، وأصحى عارفة اللي هو حاسس بإرهاق وعايز أنام تاني، الموضوع بقى صعب جدًا عليَّ بصراحة يعني بصراحة.
إمم. إمم. أيوه. إمم. أيوه. ياه! أيوه طبعًا. إمم. إمم. أيوه. أيوه. فاهماك طبعًا، فاهماك طبعًا ومعاك حق في كُلّ اللي أنت قُلتُه، فاهماك وحاسة بيك، وحاسة بشعورك و وشعور ضيقتك ديَّة، بس بُصّ يعني فكرة إن أنت آآ إن أنت مثلًا رُحت للدكتور وقال لك كده وقال لك ما فيش حاجة بس أنت محتاج إن أنت تاكل، طَب أنت مثلًا حاولت لمّا هو قال لك كده إن أنت ت تنتظِم على العلاج، أو اللي هو ادّاه لك أو كده، ادّاك مثلًا فاتِح شهية والَّا اداك علاج vitamins بس وكده؟
إمم. لا هو vitamin بس ما ادّانيش فاتح شهية والّا ادّاني أي حاجة، هو يعني كان مكر معظمهم مكملات، قال لي قال لي: "أنت بس هو الموضوع إن أنت محتاج تاكل مش أكتر"، قال لي: "لو أنت عايز أكتب لك على ف فاتح شهية"، وقال لي برضو الجزئية دي أنا نسيت أقولها لك والله، قال لي قال لي: "لو أنت عايز أكتب لك على فاتح شهية أكتب لك"، ب قال لي: "بس أنا ما بارشحّهاش"، قال لي: "خلّيك أنت من نَفسك كده اللي هو إيه تأكل، بلاش بلاش تخلّي حاجة تبقى سبب إن هي تأكّلك"، قال لي: "يعني أنت كُلّ من نفسك أو بتاع أو حتى يعني لو أنت مش عايز تاكل أكْل ب هات لك خضار أو هات لك أي فاكهة حاجة كده تسلّيك وأنت قاعد عشان تقدر تركز وكده"، وقال لي مثلًا: "اهتم بالعسل"، قال لي: "العسل المفيد"، آه كان الكلام ده وقال لي قال لي على مثلًا برضو السمسم، قال لي: "دخّل السمسم في بعض الأكلات برضو بتاعتك، الحاجات دي مفيدة وبتخلّيك ت تستعيد تركيزك من جديد وتخلّيك حاسس إن أنت مش مش مرهق"، وقال لي حاجة حلوة برضو، قال لي: "ارجع انزل gym"، قال لي: "ارجع انزل gym على قدّ مثلًا ما تقدر، يعني مثلًا يومين لو أنت بتقول أنت بتنزل يوم والّا حاجة ابدأها بيوم ماشي، وبعد كده الأسبوع اللي بعده انزل يومين وهكذا لحد أمّا ترجع تاني"، قال لي: "الgym كان كويس وكان مخلّيك منتظم على الوجبات بتاعتك ومنتظم على الأكْل بتاعك"، قال لي: "حتى لو"
إمم. أيوه. آه. أيوه. أيوه فاهماك. أيوه. إمم. إمم. أيوه فكرة كويسة. إمم. أيوه أيوه.
قال لي: "حتى لو أكْلُه مثلًا الأكْل بتاع الgym غالي والّا حاجة أحسن لك بصراحة باللي أنت فيه". فيعني هو من ناحية آه كتب لي فهو كتب لي الصراحة برضو وكلامه فادني، بس عارفة اللي هو برضو نعمل إيه يعني، نَفس الدماغ ونَفس كُلّ حاجة و ولا كأني رُحت، كأني أصلًا كنت رايح للدكتور أصلًا عشان أريّح والدتي مش أكتر، يعني عارفة اللي هو إيه آآ، مش أنتِ خايفة خلاص ماشي أنا هاروح معاكِ عشان نتطمن وخلاص، رغم إن أنا كنت عارف إن ما فيش حاجة. بس باحس إن الموضوع جوايّا من دماغي أنا شخصيًا، عارفة اللي هو إيه
إمم. ما عملتش بيه. إمم. أيوه.
آآ، مش تركيز يعني أنا دايمًا أصلًا من النوع اللي أنا عارفة اللي هو لمّا أنا ب باركّز على حاجة أوي وبيبقى بيكون في قدَّامي حاجة باحب إن أنا أخلّصها أو عايز أوصل لها، ممكن أنسى إن أنا آكُل، ممكن أنسى إن أنا انتظم في أكْلي، فاهمة، يعني أنا مثلًا في الفترة اللي هي الفترة د دي مثلًا كده كنت مركّز مثلًا أنا أحوّش فلوس عشان أجيب حاجة معيّنة كده في دماغي، لدرجة إن أنا نسيت يعني نسيت اللي أنا كنت عايزه فاهمة، نسيت أنا كنت عايز أعمل إيه أصلًا، نسيت آكُل، آآ، رغم إن المفروض أصلًا الأكْل هو اللي يقويني. بقى حرفيًا عارفة اللي هو ب بدل ما أنا مركّز على حاجة معيّنة بقيت حاسس بإرهاق وحاسس إن أنا مت تعبان أوي، فعارفة اللي هو الموضوع جِه عليَّ بالسلب أصلًا مش بالإيجاب، فاهماني بس ف
أيوه طبعًا فاهماك، معاك حق. بس بس فكرة بس فكرة موضوع إن أنت الدكتور قال لك على موضوع ال الgym ده، م ما حاولتش تاني تبتدي تاخد خطوة إيجابية في الموضوع و وتقول مثلًا ممكن أنزل أو كده؟
والله يعني يمكن آه، حاولت شوية وعارِفة اللي هو أيام معيّنة، بس ما مشيتش برضه على كلامه كلّه، يعني أنا مشيت مثلًا لمدة بالضبط أسبوعين 3 وما كملتش بصراحة. يعني ما ما أكدبش عليكِ ما كملتش، ما حسيتش إن أنا يعني، عارِفة اللي هو ما لقيتش وقت لنفسي، عشان نكون صريحين مع بعض كده، اللي هو رغم إن أنا في وقت، عارِفة اللي هو الوقت اللي أنا باقضّيه في النوم ده، بدل ما أقضّيه في النوم، أنزِله لأ، ما كنت باقول لنفسي إن أنا ما لقيتش وقت لنفسي. اللي هو إيه، أنا مش مش هانزِل لأ GYM، أنا هافضل قاعد في البيت عادي كده وخلاص، واتس وأصحى أروح شغلي، ولو هاصاحي مثلًا بدري والّا حاجة أتفرّج على فيلم والّا حاجة، ولو هاكل لُقمة والّا حاجة تمام بس آخري. بس فكرة إن أنا أنتظم زي ما كنت أو أنتظم في الوجبات، آمم، نفس الكلام، عارِفة اللي هو ولا كأن في حاجة اتغيّرت، فاهماني؟
امم. أيوه. أيوه. فاهماك، بس طب أنت طيب ما فكّرتش طيب إن أنت من نفسَك تجيب فاتح شهيّة؟ يمكن في البداية كده على ما الدنيا تتضبّط معاك لحد ما تلاقي نفسَك بقيت أحسن، يعني آآ آآ أنت ممكن يكون بس أنت محتاج زقّة بس كده في البداية عشان تقدر تاكل كويّس، وبعد كده تلاقي نفسَك خلاص تمام بقيت كويّس يعني آآ جسمَك اتعوّد إن أنت بتاكل مرّة و2 و3 في اليوم، فاهمني؟ ف فممكن ساعتها تحس إن الدنيا بقت أحسن.
امم. والله هي فكرة فاتح الشهية كويسة أكيد طبعًا، بس يعني أنا لأ ما جربتهاش بصراحة، أنا يعني عارفة اللي هو اللي أنا يمكن مثلًا قلت إن أنا أجربه شوية، أو قلت إن أنا ممكن مثلًا أعمله أو حاجة زي كده، إن أنا أعمل لنفسي زي ما تقولي توقيت كده للوجبات، يعني أنا آه مثلًا، أنا راجع من الشغل اللي هو مثلًا قبل ما أنزل الشغل، فهافطر، فاقوم فاطر عادي، أفطر الفطار الطبيعي بتاعي، بعد كده أرجع لو هاتغدى والّا حاجة بعد كده أتعشى، ممكن آه وجبة العشا الصراحة، مش مش كل الأوقات كنت باتغ يعني باتعشى دايمًا بصراحة يعني، عشان ما أكدبش عليكِ، بس يعني عارفة اللي هو إيه، <tsk> باحاول على الأقل، على الأقل مثلًا، إن أنا بدأت إن أنا شوية شوية أحاول، رغم إن أنا آه يعني عارفة اللي هو ماليش نفس، وحاسس إن أنا الدنيا بايظة، وحاسس إن أنا مرهق شوية، بس يعني باحاول. <tsk> يعني والله بُصي، بجد أنا حاسس إن أنا بصراحة ارتحت كده، لما قعدت اتكلمت معاكِ شوية، وفضفضت بأمانة يعني، والله بجد باشكرِك، بجد برضه حلوة النصيحة اللي أنتِ قلتيها بتاعة فاتح الشهية دي، فيعني أنا هاجربها برضه، أشكرِك جدًا والله إن أنتِ سمعتيني يعني.
أيوه. للأكل؟ إمم. إمم. آه. العفو على إيه، أنا موجودة دايمًا، أي وقت حبيت تتكلم فيه، وأنت إن شاء الله هتاخد الموضوع بتاع فاتح الشهية ده، و وتلاقي نفسك بقيت أحسن، وإن شاء الله تيجي لي تاني، وأنت و ونتكلم، وأنت كويس، وبتاكل، وكل حاجة متضبطة إن شاء الله.
أكيد، أكيد، بجد شكرًا جدًا ليكِ.
أكيد، العفو، أنا موجودة أي وقت حبيت تتكلم فيه.